あの、家の中で一番居心地のいい場所ってどこですか？
ええ。う、これね難しいんですよね。お家がね。<laughs> 私お家が大好きそうなんですよ。お家がそうなんですよ。お家が大好きなんで。でもとりあえず今のところは。うーん。あのね、小さなこう、なんだろ。あの、しょ朝食はねあの今実はもうアメリカに住んでるんですけど、あの、朝食を食べるなんだろう、ブレックファーストヌックって言うんですけどね。なんかこう朝食を食べる用に作られた、なんだろう、ちっちゃいこう、うん、台所のね、端っこら辺にこうちっちゃいこうろくじょうぐらいのところがあるんですね。なんかこう
あ、え、たくさんあるんですか？ え、いいですね。 すごい。ええ。 ええ。 ええ、はい。 うん。 ええ。 はあ。 うん。 あ、えっとキッチンに隣接してるってことですか？
うん、そうなんですよ。キッチンに
はい、朝食専用なんですか？
あのね、そう、名前はそうなんですけど、だいたい結構みんなそこら辺にこうテーブル置いて、あの朝ごはんを、ま、そうですね、結構朝ごはんを、夜ごはんはまたちょっと違うのかな。
うん。 ええ。 ええ。 あ、そうなんですね。あ、なんとなく。え映画でよく出てきます？なんとなく頭に浮かぶのが
うーん。 そうですね。うん、そう出てくっかもしんないすね。なんかこう、朝の光がこう溢れてるような。
へえ。 いや、あ、うん。え。
うん、ほいでみんなでこう食卓囲んでいるような感じのところを、私はこうあえて、あの、そういうテーブルとかを置かずに、あの、自分でこう座れるばそ場所を作ったんですね。
あ。 うん。 あ、そうなんですね。あ、じゃあテーブルがないっとことですか？
うん。 うん、なんかテーブル、い、ちっちゃいの方ちっちゃいの、ん、はあるんですけど、本当にこうなんだろう、コーヒーとか置けるようにテーブル置いて、メインは何だろう、大きな椅子を置いてみたんですよ。
ええ。 うん。 はい。 ええ、そのえ、ソファーじゃなくて椅子なんですね？
うーん。 うん、そうなんですね。でもこう足が結構伸ばせるようなこうガチャってリクライナーっていうちょあの椅子なんですけど。
うーん。 はい。 あ、じゃあ結構、あのなんだろう、お大きめですよね？リクライナーだったら。ええ。
そう、そうそう。うん、そうなんですよ。大きめでこう本当にこう足伸ばしたかったら、こうレバー引っ張ると足がガチャってねこう伸びるような感じで、でそこにまずその昔から本当古くさいその椅子なんですけど、それを最近そのあの朝食用のエリアに動かして
はい。 へえ、はい、うん。 ええええ。 あ、動かされて、よりお気に入りの場所んなったんですか？
ええ。 そうなんですよ。なんか前からね、なんかこの場所ちょっとうまく活用できてないなって思ってて。うん、ちょうどこう、あの、窓もあるし、いい場所ではあるんだけど、なんかこう、つか使われてないなよくっていううーん、思ってたんですよ。なので、あ、じゃあちょっとあの、いい機会だからこう、お家の家具ちょっと模様替えをねうーん、してみようかしらと思って、で、椅子置いて、あと本棚とかをちょっとそこにちょうどいいのが。<laughs>
へえ。うん。 ええ。 はい。 うん。 あ、そうですか。へえ、はい。 あ、あ、いいですね。うん。 あ、そうなんですか？あ、じゃ、えっとじゃキッチンのすぐそばにもう本棚と椅子でもう、くくつろげるというか、コーヒー淹れてすぐにとかそういう感じですか？いや、素敵。ええ。<laughs>
うーん。 うん。うん、うん。 そうなんですよ。 そう、本来 <laughs> そ、本来のね、こう目的とは全然違う使い方をしている場所なんですけど。
ええ、面白いですね。
うーん、でもなんだろう、やっぱりすごくこう、あの、椅子なんかも好きなもの置いて、あと好きな本とかをいっぱい置い入れたと本だの入れたり、あとあの amazon でちょっと安っちいライランプを買ったんでうん。で、か買って、でそれであのちゃんとほんとにこう本読みもできるように、ま、要するに読書、うん、読書椅子用の場所にしたんですよね。
はい。 うん。 安っちい。ええ。はい、はい。 あ、すごい、素敵。 へえ。 あ、そうなんですか。え、じゃ、それあ、そことは別にリビングというか、おあるんですよね。
うん、それがお気に入り。うん。 うんうん。 そうですね。あのリビングちゃんとテレビを、ほら、アメリカなんでこう家は、ででかいだけはでかいんですよね。うーん、んん。
あ。へえ。 あ、広いですね。へえ。じゃあそこだともう、なえっとひとり独り占めする空間って感じですか？
そうですね。やっぱりこうほんとに、他のお家の他の部分、他の普通の居間とかだとやっぱりこう、ね、ソファーとかで旦那とかもこうゴロゴロしてる感じなんですけど。
ね。 はい。 ああ、共有スペースですよね。ええ、はい。
そうなんですね。でもその、さっきのあの、自分だけのこう椅子を置いたところには、私だけがこう、居る感じ。
うん。 あ、そうですか。あ、じゃあ他のご家族は座ったりしてくつろがれます？そこで。
あのね、もう子供はお家を出てしまったんで、普段からあの旦那と二人だけなんですけど。うん。でもあの、旦那はこう「あ、なんかこれは俺の椅子じゃないから」って、もう私の場所っていう認識でいてくれてるみたいで。
あ、はい。 <chuckles> あ。 あ。あ、そうなんですね。じゃあその、あの、素敵な椅子は、もうあの、ご自身のものなんですね、もともと。
うんうん。 うん、何でしょうね。自分のほんとにこう、お家の中に元々あったもので、作り上げた場所なんですけど。
へえ。 はい。あ、そっか。自分が <chuckles> 整えた場所なんですね。ええ。
うん。うん。でも、やっぱりこう、やっぱりね、あの家族とはいえ、やっぱり自分のものでででこう飾り付けしたりとか
あ、はい。ライトも置いて。ええええ。ああ、そうですか。
したのでそうそうそう。なので、うん、すっごいなんかこう、好きな場所ですね。
いや、いいですね。え、じゃあ、どういう時に使われるんですか？そこで。
うん。 あのね、まずね、あの、こう座ってない時でも、何だろ、こう電気だけ、そこにある、こうフロアライトを、まず夕方になると点けるんですね。で、そうすると何だろ、そこら辺の、こう明かりが、あの蛍光灯と違って、こう暖かいこう色味のうん。あるオレンジ系のねそうそうそう。暖色系のライトを使ってるので、もうそれだけでこう和むんですよ。なんか見てるだけで。
ええ。 うん。 はい。 うんうん。 ええ。 ああ、なるほど。うん。あ、いいですね。はい。 うん。 あ、そうですか？あ、じゃあほんとそこに居るだけでっていう感じなんですね。いや、素敵ですね。え、じゃあ、もう台所のそばだから、もうすぐ、あの、普段だったら忙しくお仕事をされるって感じですよね。その料理を作られるって場所。うん。
うん。 そうですね。 うーん。 うん。 そうですね。でもね、ちょうどね、あのほんとに、こうお料理をする、あの、何て言うんでしたっけ？キッチンカウンターの目の前が、そこの...
はい。 へえ。
置いてある場所になってるので、なんだろう、自分がね、ほんとに好きなものをいっぱい、好きなものを使って飾り付けとかもしたので、だから
はい。 うん。 ええ。 あ、そうですか。
うーん。だから、こう、目の前に、こう、見るだけでも、こう、心が休まる
あ、いいですね。へえ、あ、そうですか、じゃ、あれですか、そそこは、どどの時間帯で、こう、椅子に座れるですか。朝とか夕方とか。
うーん、そうなんですよ。 うーん。 うん。 朝はね、やっぱりちょっとバタバタするので、結構、あの、夕方とか、あと、旦那は私より、いつも、も、ほんと毎日いつ私より先に寝るんですね。
うん。 ええ。 あ、はい。
うん、だから彼が、こう、ベッドに行った後に、1人で、こう、そこだけの、その電気だけつけて、後はもう全部他の電気消しちゃって。あの
ええ。 あ、じゃあ本当、もう、ほんとのお気に入りの場所ですよね。も、寝る前の。え、素敵ですね。
ほんっとにそうなんですよ。 うーん。こう、落ち着くんですよね。
あ、そうですか。あの、私の感覚だと、こう、日本のキッチンって、あの、狭いから、どどんな感じなのか、きっとね、想像しきれてないんですけど 素敵な場所、ね、ね、きっとそうですよね。ええ、いいですね。え、じゃえ、じゃ、お家がすごくお気に入りとおっしゃってましたけど、そこ以外にも居心地のいい場所があるんですか？
うん、うーん。 うんうんうん。 うーん、ちょっとそうですね。雰囲気違うかもしんないすよね。 うーん。 うん。 うん。 うん。 あ、あとそう、その、もう1個はね、あの、その、お気に入りは、ん、どこかなって考えた時に、まず、その、本読む場所と、あと、もう1個の場所が、お風呂シャワーか、シャワー、シャワー、シャバスルームですね。が大好きなんですよね。
うん。 はい。 ええ。 あ、うん。バスルーム。ええ。 ええええ。 あ、そうなんですか。
うん。なぜかと言うと
ええ。
うーんとに、先ほど言ったように、私今こうね、アメリカに住んでしまってるんですけど。お風呂に、こうね、こちらでシャワー浴びる時に、あの、ちゃんとこう体洗うタオルとかで、こう石鹸つけて、こうゴシゴシ体をこすって、ほいで、その後ちゃんとこう、お湯でゆすいで、あのまた、そのゴシゴシタオルをこう、あの壁にかけとくんですけど。うん、そのね、何でしょう。そのシャワーのシャワーが好きな理由が、あの、こう体洗った後のゴシゴシタオルをですね、こうゆすいだ後に、あったかいお湯でね、熱めのお湯でこう、ゴシゴシタオルをこうゴシゴシタオルって言っていいんですかね？<laughs>
はい。 うん。 ええ。 はい。 うん。 あ、はい。 いえ、ええ。 はい。 <laughs> でもすごく分かります。あの、ん、ちょっと長い長いタオルですよね？ええ、分かります。ええ、はい。
<laughs> そうそうそう、ナイロンで出来てるようなうん、それをね、ゴシゴシタオルって私いつも言っちゃうんですけど。<laughs> それをうん。それをこう、体洗った後にこう、石鹸とかをこう、ゆすいだ後直後に、軽く絞って、その匂いを嗅ぐのが大好きなんです。
<laughs> あ、でも、 ま、通じますね。あの、全然違和感無いです。ええ。 はい、うん。 あ、ええ、なんか聞いたこと無いです。 それは何すか？せせっけんの匂いですか？
<laughs> すいません。なんだろう。 なんかね、こう懐かしい匂いなんです、自分の中で。
あ。 そうなんですか。え
多分こう、あの、今ね、ほらアメリカに住んでるんで、あの、お風呂とかも日本と違うんですよね。日本って、こう脱衣所があってですよね、洗い場と浴槽で、ほんとにお風呂場全体がこう、モクモクこう、湯気で曇ってる感じがするんですけどうん、日本のだと。でも、アメリカのだと、ほんとそういう感じにならないんですよね。なんかこう、湯気がまずこう、全部逃げていくような感じ。
うん。 あ、そっか。 えっと、ばバスタブとええええ、そうですよね。洗うところとうん、うん。 ええ。 あ、ええええ、そうですね。はい。 ええ。 あ、そっか、もう広いからっていうのもありますかね。
うーん、はい、そうですね。で、湯船っていうのをまずこう、あんまり溜めることがないのでうん。
ええええ。 あ、そっか。じゃ、おあの、じゃあ、あれか、日本みたいなこう、んん、熱めのお湯に浸かるってそういう感じでもないんですね。
うん、滅多にないんですよ。だからうん。だから逆にね、こうなんでしょう、こう体洗った後にゴシゴシタオルでこうゆすいだ後に、それをちょっとゆるく絞って顔にふってつけると、なんかこう、日本のお風呂に入ってるような匂いっていうか。 <laughs>
あ、そうですか。 ええ。はい。 ええ。 あ、なんとなく分かります。あの、お風呂に浸かった時ってこう、顔をちょっとぎゅうっと押さえるようなあ、そういう感じですかね。こうあったかいね、手があったかくって、でも顔もね、温められてみたいな。
はい、はい。 そう。 そう。 そうなんですよ。なんだろ、そうそれ再現出来るみたいな場所に
ああ、それがへえ。 あ。 そうなんですね。
う、なるので、だからね、こう風呂も大好き。日本の、ま、シャワーですね。あの、アメリカでも、シャワーは大好きですね。だから、家の中の好きな場所としてシャワーがありますね。
うんうん。 あ、そうですか。あ。 あ、じゃあそこで、そのなタオルを絞った後に、こうぎゅっと、あの、顔をつけると、こう日本を思い出すっていうのは、もうむ昔のお風呂を思い出すっていう感じなんですか？
うん。 うん。 うん。 そう。 多分ね、私もそれは、うん、自分でも不思議だったんですよ。
あ、そうですか。
うん。なんでこんな変なことが好きなのかしらってこう、ね、うん。そんやことやってる人居ないよ、みたいな感じで思ってたんですけど、うん。でも考えた時に多分、ほんとにこう、ね、そる生まれ育って、日本でこう、こう大人になるまで日本で住んで、もちろん日本のお風呂に入ってきたので。
<laughs> へえ。 あう、あ、そうですか。 はい。 うん。あ、そうですか。はい。ああ、じゃあそこでやっぱり日本のお風呂お風呂が恋しくなるんですかね。
うん、多分そういう ね、なんかこう、子供の時にこう、ぬくぬくとしていた時のことを多分思い出すのかなって勝手に頭で思ってるんですけどね。うんうん。うん。
ああ、思い出すんですか。 そうですか。ええ、なるほど。え、そのね、あのタオ使われてるタオルとか石鹸は、あの、日本のものですか？
ううん。 違うんですよ。普通にこちらのそう、でもそれもね、不思議でね、なんかこう
あ、そうですか。 ね、なんか匂いかなと思ったら違うんですね。
そうなんです。なんかね、全然違う石鹸とかを使ってるんですけど、なんか頭の中でその匂いっていうか、この湯気の感じとかを嗅ぐと、あ、日本の匂いっていう
へえ。 はい。 ええ。 いや、素敵ですね。ああ、思い出すんですか。
うーん、よう、お、思い出すんでしょうね、きっとね。
へえ。そうですか。いやでも、家にあの、いくつも、あの、お気に入りの場所があるってすごいいいですね。
ああ。 いいですよね。もうほんと特にうん。
ええ、だってなんか、きっとなんか、まだありそうですよね。
ああ、で、結構ありますね。庭も好きだしうん。
他にも。ね。あ、ほんとですか。へえ。
うん、でも、ま、家の中じゃないんであれですけど。うん、<grunts> ね。結構ありますね。お家は大好きですよね。なんかこう、ずっと家にいたいですよね。
あ、そっか。あ、お庭はへえ、素敵でいいですね。 あ、そうなんですね。あ、そうですか。じゃ、ええと、お風呂の時に、おの、日本の昔のことを思い出しても、でも今のお家の方がすごく居心地がいいっていうのは、もう実感されてるんですね。
うん。 ですね。やっぱりこう、たまにこう里帰りで実家に帰って、もうそこでね、私がこう生まれ育ったお家に帰ることもあるんですけど、やっぱりこう、今のお家の方が居心地はいいですね。
いや、素敵。 はい。 あ、そうですか。まあ、でもそれ理想的ですね。今の生活にね、満足されてるってことですもんね。
うん。そうですね。うん。はい。
いや、あ、そうですか。あ、そのキッチンの隣のそのスペース、あの、ぜひ見てみたいって思いました。<laughs> ね。ね、ね、素敵ですね。
<chuckles> ほんとですよ。見せびらかしたいです。<scoffs> まあ、他の人が見たら大したことないと思うんですけど。
ああ、いえ、そんなことないです。ええ、そうですか。あ、今日あの、素敵なお家の中のお話を教えていただいて、ありがとうございました。楽しかったです。
うん、うん。はい。 いいえ。うんとこちらこそ聞いていただいて、どうもありがとうございました。
はい、では失礼します。